Kak, aku mau tahu dong, gimana kamu memutuskan kapan berhenti cari info dan mulai lakukan prakteknya?
Mhm. Nah, ini nih, kalo aku punya stori tentang ini ya Kak. Terutama ketika waktu aku sedang menyusun tugas akhir tuh. Skripsi atau tesis aku tuh kayak gitu tuh Kak kejadiannya. Jadi kayak apa ya, aku itu, eee, kebanyakan untuk cari referensi dan baca beberapa buku, akhirnya tapi kayak aku itu, eee, ketinggalan lama banget untuk nulis itu, mengubah itu jadi ke, apa ya, kayak, eee, latar belakang, terus, eee, kayak bikin untuk itu tuh Kak tesis itu kan berarti kan butuh di pendahuluannya dulu ya, bab pendahuluan itu, kayak latar belakang kenapa kita tertarik dengan itu, heeh, terus yang isinya lah semuanya ya sampai belakang. Karena kan kalau kita baca doang itu kan sebenarnya kita mengisi hanya bab 2 ya, yang tentang teori gitu. Itu sih. Heeh.
Mhm. Pe pe pengulangan bab 1 gitu ya? Heeh. Kalau bab 3 biasanya kan penutup, bab awalnya itu pendahuluan. Jadi <laughs> kamu itu lebih kesita waktunya karena banyak baca lah ya, sebelum eee, nah terus, eee, gimana cara kamu memutuskan pas banget, "Ah gua udah harus mulai nih"? Apakah a apakah ada momennya memang kamu yang memutuskan sendiri, atau ada keterpaksaan dorongan eee, apa namanya, "Kebanyakan baca, udah buruan tulis!" gitu, maksudnya tuh.
Ya. Nah, betul betul. <chuckles> <chuckles> Itu adalah yang ke-2 Kak. Jadi kayak dosen aku akhirnya pembimbing aku itu dia kayak nggak sabar gitu loh, "Kamu itu banyak baca, saya butuhnya mana tulisannya?" Gitu kan. Jadi, eee, apa ya, kayak terpaksa gitu loh Kak untuk menulis minimal aku cuman berpikir ya udahlah 1, meskipun nggak benar-benar amat tapi setidaknya ketika kita udah mulai nulis, kan nanti si dibantu dengan dosen itu, kan dia akan periksain gitu kan, apakah sudah sistematis atau belum, ya kayak gitu-gitu. Terus apakah alasan aku tuh udah sesuai atau belum gitu kan ya Kak. Jadi aku pikir, "Okelah, memang sudah waktunya untuk menghadapi real life-nya gitu ya Kak? <chuckles>
Mmm, oke. <chuckles> Oke. Oke, aku paham. Tapi itu kan case-nya kayaknya khusus ya, karena kamu ada dorongan dari dosen pembimbing, ya kan? Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang, eee, kaya aku, masih awam, kayak gitu kalau misalkan, eee, banyak lagi kebanyakan info atau kebanyakan ide tuh, kapan sih atau gimana sih Kak cara sebetulnya yang tepat? Apakah butuh seseorang juga yang harus ngedorong dulu, atau ada cara yang bisa kita kendalikan gitu?
Ya, iya, heeh. <chuckles> Mmm, enggak sih. Nah, kalau aku kan karena kemarin itu kebetulan pengalaman aku waktu kuliah gitu ya Kak. Nah, terus udah gitu tapi aku bisa menarik pelajaran dari situ Kak, maksudnya kayak kadang-kadang tuh a ada hal-hal yang bikin orang itu greget sama kita ya, "Ini orang ya, udah tahu segitu banyak kok tidak memutuskan melakukan sesuatu." gitu loh. Atau misalnya, eee, udah tahu nih, dasarnya udah ada, tapi dia belum ngomong apa-apa opini dia, terus dia harus akan ngapain, nah itu tuh kadang-kadang kan bikin orang greget ya Kak. Jadi aku juga menyadari itu gitu, kayak aku tuh agak lambat untuk membuat keputusan yang kayak gitu-gitu. Jadi, eee, mungkin kita pertama harus ngeh dulu dengan diri kita sendiri, gitu, apa yang kita plus, apa yang kita minus. Ya ini kan mungkin di satu sisi, eee, apa ya, bisa plus dan minus ya, nilai ini gitu ya, ketika kita tuh mungkin plusnya mungkin di bisa dibilang "Orang ini hati-hati, banyak pertimbangan." Itu kan juga sebenarnya itu plus ya Kak? Tapi minusnya mungkin nih kelihatan, "Ini orang ragu-ragu apa ya? Kok nggak memutus-memutuskan?" Kayak, "Orang ini nggak punya prinsip!" Jadi kadang-kadang mungkin didengar ini, dia berdasarkan info yang dia tau gitu kan? Jadi nanti mungkin bi bisa aja gitu keputusannya bisa berubah juga gitu, itu kan juga nggak terlalu bagus ya Kak? Jadi kayak kita tuh akhirnya, eee, apa ya, kayak melakukan sesuatu tapi karena kayak kita tuh menghindari hukuman gitu loh Kak, bukan dengan kesadaran penuh. Itu kan juga nggak nggak baik ya? Gitu sih Kak.
Mhm. Iya. Betul. Oke! Heeh. Iya. Oh, iya. Heeh. Oke. Eee, tapi, eee, aku kayaknya belum dapat, apanya ya, eee, benang merahnya nih. Jadi ketika lagi banyak masukan kayak gitu, ada sisi positif dan sisi negatifnya, terus maksud aku, kapan sih langkah yang pas untuk benar-benar memulai? Apakah kalau misalkan kita udah dapat intinya, udah kita mulai aja dulu karena nanti ke belakangnya bisa mengikuti atau memang baik atau sebaiknya ya, <chuckles> tetap tetap dibaca lagi dulu supaya nggak banyak eee, itu, aku aku masih bingung serius. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Tapi itu kayaknya kalau menurut aku tergantung lagi orangnya Kak, karena kan ada orang yang kayak mungkin dia kayak butuh waktu lebih lama gitu ya. Kalau kayak gitu biasanya orang-orangnya itu dia akan kayak survei dulu Kak, dia baca dulu mungkin semua manual yang dia punya, tapi kan itu harus ada titik di mana dia tuh harus berbalik ya, harus mulai heeh, heeh. Karena, eee, ya itu tadi, kan kita akan terlihatnya seperti orang-orang yang tadi ya Kak, yang udah aku sebutin, bisa jadi ragu-ragu atau apa gitu kan. Nah, itu juga kan sebenarnya untuk, eee, apa ya, kayak profil kita juga ng nggak terlalu bagus gitu ya Kak, apalagi kalau kita berikutnya adalah stepnya mungkin mencari kerja yang kayak gitu-gitu Kak. Jadi kayak kita tuh nggak akan pernah ada di posisi yang bagus, karena apa? Karena kayak untuk hal-hal yang kecil aja kayak kita tuh nggak bisa mutusin, tidak sampai ke praktiknya gitu loh. Jadi, eee, makhluk yang mungkin orang lain mungkin lihatnya, "Ih, ini orang mah omdo," gitu ya, eee, "cuma tau ngomong." Cuma pengetahuannya ada, tapi nggak bisa nih dipegang, kenapa? Hasilnya nggak ada, gitu. Gitu sih.
Tergantung orangnya. Oke. Harus mulai, heeh, harus mulai nulik enggak gitu ya? Iya iya, yang tadi kamu sebut. Mhm? Oke. Oh iya. Dipegang, diterapkan. Oke oke oke. Munle mulai mulai sedikit paham lah ya. Tapi kalau menurut kamu nih, sebetulnya informasi yang banyak itu justru memudahkan atau malah bikin ragu Kak, kalau ada banyak informasi kayak gitu Kak?
Heeh. Mmm, kalau buat aku pribadi, itu kadang-kadang malah bikin jadi ragu Kak.
Kadang-kadang bikin ragu, oke, kenapa tuh?
Heeh. Ya karena kayak, eee, ini informasinya apalagi kalau, eee, informasinya itu kayak bertentangan ya, misalnya ya. Contoh, eee, misalnya info yang kita dapat itu kalau makan telur itu bagus gitu, itu kan sisi yang lain ya, tapi, "Oh kalau telurnya terlalu banyak it eee, terlalu banyak itu bisa kolesterol, bisa macam-macam." gitu ya, eee, terus pengolahannya harus gimana itu kan bertentangan ya sebenarnya semua dengan 1 fakta tadi. Nah, tapi kan kita baiknya bisa menimbang gitu Kak dari aku sih biasa karena aku tipenya orangnya kan suka ragu-ragu ya Kak, jadi ketika sebelum memutuskan itu, berdasarkan info yang aku udah tau, gitu ya, aku akan mencatat kayak mental ceklis lah Kak, nggak perlu bikin catatan benar-benar. Tapi, "Oh, ini di sini kalau aku melakukan ini ada plusnya ini ini ini ini." Tapi kalau misalnya aku melakukan ini juga, bisa jadi nih aku negatifnya misalnya melukai orang lain, dengan tindakan aku, atau misalnya orang lain tuh lihat aku tuh jadi lebih gimana. Karena orang juga berhak menilai ya gitu. Terus mungkin negatifnya apalagi gitu ya, bisa kita list kok sebenarnya. Jadi, laksanakan itu hanya ketika kita merasa, "Oh ini plusnya lebih banyak daripada minus." gitu. Jadi biar
Mhm. Oh bertentangan ya? Mmm. Oh mental ceklis? Ya, iya. Oke. Iya iya, paham paham. Iya. Oke. Eee, pas kita merasa plusnya lebih banyak daripada minus baru kita gaskan gitu ya?
Nggak. Iya, betul betul. Jadi, tetap penu perlu pertimbangan kan untuk melakukan itu, gitu.
Oke. Mempertimbangkan, oke. Tapi kalau menurut kamu antara tadi kita bahas banyak ilmu atau teori dan praktik, menurut kamu itu lebih mudah untuk praktik atau lebih mudah untuk baca teori untuk penerapannya gitu loh Kak?
Mhm. Hmm, sebenarnya setelah dijalanin ya Kak, sebenarnya lebih mu lebih mudah praktik, gitu loh.
Mhm. Lebih mudah praktik ya?
Heeh, karena kan, eee, hasilnya langsung kerasa ya ketika kita melakukan sesuatu ini, nggak sesuai, kan hasilnya langsung kerasa Kak, sebenarnya. Heeh.
Langsung kerasa? Oke, berarti mungkin kalau aku boleh sedikit minta detailnya di titik mana kamu mulai ngerasanya dan sedikit contoh konkretnya deh, coba, biar lebih mendeskripsikan gitu maksudnya.
Mmm, mungkin gini, ketika kita galau gitu ya
Oke.
memutuskan sesuatu tetap kita harus putuskan. Kenapa? Dengan skala tadi pertimbangan yang tadi, setidaknya kita sudah memutuskan. Dari, ti eee, memutuskan itu kan, kita melakukan sesuatu.
Mhm. Melakukan ah, itu dia praktiknya ya?
Heeh. Ya, mau salah, mau benar, itu nanti mungkin mungkin keputusan yang kita buat itu bisa jadi salah di kemudian hari, tapi untuk waktu yang itu karena kita tadi udah ada pertimbangannya yang plusnya lebih banyak, ya sebenarnya itu udah keputusan paling baik sebenarnya ya, gitu.
Oh iya, mhm, paham paham paham paham. Tapi pernah nggak sih kamu ada di situasi di mana kamu terlalu eee, risetnya terlalu lama sampai akhirnya malah nggak mulai? Nggak mulai sama sekali gitu pernah nggak?
Ada, ada ada. Jadi kayak
Udah ya? Oh kayak gimana tuh?
Eee, sama Kak. Akhirnya itu kan juga sedikit kebawa ya, ketika kerja itu kan kita juga suka dikasih proyek-proyek tuh ya? Jadi aku sukanya tuh survey aja gitu ya, jadi semuanya itu dilihat gitu, "Oh, kalau di sini begini, ngelakuinnya." Tapi memang sih, data yang didapat sama misalnya atasan kita, itu akan jadi komplit gitu, kenapa? Karena kan kita tipe yang mencari gitu kan.
Betul. <laughs> Iya.
Eee, itu tuh kan plus sebenarnya, di satu sisi plus, cuman di sisi yang lain gitu ya, ketika dia butuhnya ada action, nah kita tuh belum sampai ke sana gitu, baru sekedar, tanda kutip ya, "wacana", atau "niat" gitu ya Kak, baru ada di otak, tapi belum dilakukan, gitu.
Pernah berarti ya? Iya, benar, benar. Iya, sih. Oke oke, berarti pernah ya sampai itu sampai semua belum pernah. Oke, tapi kalau case-nya sebaliknya, pernah nggak kamu justru buru-buru praktek tapi tanpa info yang cukup, jadi belajarnya malah dari prakteknya itu?
Pernah dong. Kadang-kadang ada juga ya Kak, mungkin di umur yang lebih muda kali ya, kita kebanyakan sih melakukan itu gitu loh. Jadi tanpa pertimbangan terlalu matang, kita udah memutuskan, dan itu tuh emang fail aja gitu, salah gitu.
Kadang-kadang ya? Oke. Mmm, jadi ini, eee, contohnya mungkin sebelum kamu perkuliahan tadi ya, di, jadi pernah git
Nah, heeh heeh. Mungkin umur-umur remaja kali ya Kak, yang biasanya suka kayak gitu tuh, belum ada kontrolnya gitu ya, tapi udah dilakuin. Meskipun itu tuh salah, kita ending-nya kalau dianalisa sebenarnya itu salah. <laughs> Gitu sih.
Iya iya iya. Biasanya salah gitu ya? <chuckles> Oke, gimana kamu sekarang memilih sumber mana yang bisa kamu percaya duluan biar nggak tenggelam dari banyaknya informasi?
Nah, itu ya. Berarti, eee, aku sekarang tuh mulainya dari orang-orang terdekat yang bisa aku percaya aja Kak. Jadi kayak heeh heeh, jadi aku ngecek-ngecek dulu gitu kan, eee, "Kamu punya referensinya apa?" Gitu. Jadi kita ngecek dari referensinya dia gitu. Eee, atau sebaliknya misalnya kita udah pernah nemu nih ada yang kayak gini aku suka cross check tuh, "Kamu tau nggak," ke ke teman aku nih, "kalau yang kayak gini-gini tuh di ininya begini. Pernah nggak sih lo ngalamin gitu?" Jadi ak kayak, apa ya, sharing, tukar pikiran gitu loh Kak, sama teman.
Orang-orang terdekat yang bisa kamu percaya siap. Mhm. Sharing tukar pikiran sama sharing, itunya ya, apa tadi, referensi ya?
Nah, iya betul. Jadi untuk memastikan itu adalah sesuatu yang benar, gitu ya Kak.
Oke, kalau kamu bisa kasih saran ke aku, dirimu sendiri di masa lalu, eee, apa cara terbaik untuk tahu kapan kita benar-benar harus udah mulai?
Bisa menjadi referensi. Ah! Eee, kalau aku cuman satu, tetap. Ketika kita udah survei, sudah melakukan kayak penjajakan gitu ya, pilihan atas pilihan yang kita punya, plus minusnya seperti apa, lakuin aja. Karena kalau buat aku, eee, kadang-kadang ketika kita salah memutuskan pun, itu kan karena kita tuh juga belajar ya, kita akan belajar dari situ. Jadi, nggak terlalu masalah, selama kita melakukannya itu udah dengan penuh pertimbangan sih Kak, kalau menurut aku. Itu sih.
Jadi balik lagi ya jawabannya ke eee, kalau udah banyak hal positifnya menurut kamu, ya lakuin aja, tapi tetap perlu ilmuny informasinya, jangan sampai kosong-kosong banget.
Heeh, lakuin aja. Iya. Jangan sampai missed. Heeh heeh. Jadi kan kan banyak juga orang yang nanti kan kayak ditanya tuh ya, "Kenapa sih ngelakuin ini?" Itu kan pertanyaan yang butuh jawaban ya Kak, sebenarnya. Kenapanya itu kan harus dijawab gitu kan. Nah kalau kita sendiri tidak yakin, gitu, dengan itu kan, eee, apa ya, tindakan kita itu juga kayaknya nggak nggak bermanfaat berarti toh? Gitu loh. Ah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, gitu.
Oke o Mhm. Iya iya iya. Oke, kamu mungkin ada cara atau metode yang bisa bantu menyeimbangkan antara belajar, eee, cari informasi sama action-nya gitu, ada ada cara khususnya enggak, mem menyeimbangkan supaya enggak kebanyakan informasi, enggak praktek. Terus enggak kebanyakan praktek tanpa informasi. Ada cara untuk menyeimbangkannya enggak, gimana? Mksud aku.
Mmm Nggak ada ya Kak, karena buat aku itu adalah seni, seni. Jadi kayak, eee, kita yang harus mengukur sendiri gitu kan dengan realita yang ada di lapangan, "Kita akan gimana nih?" Gitu kan.
Kurang ada ya nggak ada ya? Mhm. Mengukur sendiri. Oke, mhm.
Jadi terus itu juga bawaan sama mungkin kepribadian kali ya Kak? Jadi kepribadian itu juga salah satu
Oke, berarti, e Berarti memang belum bisa di-sharing lah ya Kak, karena memang belum ada apa namanya, eee, kembali ke iniannya masing-masing, pribadinya ya?
Ya ya, karena itu lebih a kalau buat aku sih itu kayak pertanyaan filosofis gitu loh Kak, yang tau kapan itu ya hanya kita yang bisa menentukan gitu loh. Dan, eee, kalau kita berlama-lama juga kan sebenarnya eee, aku sih mungkin menetapkan batas waktu gitu ya Kak, kayak kalau, eee, ini mungkin kayak gini Kak, kalau hal itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak untuk hidup kamu kemudian hari, itu kan kayaknya nggak perlu dilama-lamain ya untuk membuat keputusannya gitu loh. Contoh
Mhm. Nah itu udah batas waktu gimana tuh? Eee, lupa mau nanya. Kalau nggak terlalu berpengaruh, oke.
Heeh, contoh nih ya Kak, kayak memilih baju gitu kan kayaknya nggak perlu ya terlalu lama? Memilih makan gitu kan, itu kan nggak kayaknya nggak perlu terlalu lama gitu ya untuk memutuskan itu loh. Tapi kalau misalnya kayak, "Habis ini mau kuliahnya di mana? Mau cari peluang apa?" Itu kan akan beda ya Kak? Jadi kayak kita memang harus butuh heeh, betul betul. Itu kan memang butuh pertimbangan lebih, gitu sih Kak.
Mmm. Oke. Oh iya, beda ya? Iya beda. Dampaknya lebih banyak gitu. Jadi Oke, jadi batas waktunya adalah ketika memang lagi banyak berpengaruh ke diri kita, kita harus segera putuskan, eh, boleh agak lama. Tapi kalau misalkan itu enggak terlalu banyak ki eee berpengaruh, kita putusin cepat ajalah, karena enggak pengaruh juga, gitulah ya garis besarnya? Oke. Aku beneran mulai mulai connect nih setelah di akhir-akhir ini, dengan persepsi atau pernyataan kamu. Oke Kak, makasih atas sharing-nya Kak, aku jadi banyak ngerti untuk kapan harus mulai dan berhenti cari info-info doang. Terima kasih, eee, ini ya sharing-annya ya, sampai jumpa kembali!
Mhm. Iya. Online. Ngaruh. Heeh. Heeh heeh, heeh heeh, betul Kak. <chuckles> Iya, sama-sama Kak, sampai jumpa kembali! Senang ngobrol dengan kamu.